Đúng rồi, mà mình thấy có một số cái tư thế nó rất là khó, đúng không? Mà thường là yoga sẽ yêu cầu là, ví dụ khi tập cái thư thế đấy thì bạn sẽ phải giữ trong vòng bao nhiêu lâu chẳng hạn, để xem là mình có cân bằng được không ấy. Thế nên là, rất là quan trọng khi tập yoga. Mình thấy làm để giữ được cái tư thế đấy thì mình phải có nhịp thở, đúng không?
Đúng. Đúng rồi. Đúng lầm. Có. Đúng rồi, không những vậy là còn có nhịp thở nè, sức mạnh nè, sự dẻo dai nè. Thật sự á, là khi mà tập một cái động tác yoga đúng á, là nó sẽ cải thiện cho bạn một cái sức khỏe, gọi là, hoàn toàn luôn á, cảm giác rất là thoải mái. Ừm, thì à
Đúng rồi. Đúng á, mình công nhận. Mà nếu mà sai tư thế, đúng không? Thì có thể là ảnh hưởng lên xương chẳng hạn.
Ừm. Đúng rồi, cho nên á là thường tập mấy cái động tác yoga đó nếu mà không có giáo viên á thì nên tập những cái động tác, gọi là, đơn giản thôi. Giống như là mấy bài khởi động, mấy bài khởi động mà lúc mà mình học thể dục ở trong trường á. Thì yoga nó cũng cần khởi động như vậy, nhưng mà mình sẽ khởi động từ từ và chậm rãi, và kiểu giống như mình tập trung vào hơi thở và kỹ thuật nhiều hơn để chạc s cảm giác. Ừm. Thì à, ừm
Ừm, mình cũng nghĩ thế. Đúng rồi. Ừm, mình cũng công nhận nha. Thế có môn thể thao nào bạn muốn thử nhưng mà chưa có cơ hội không? Mình thấy là bạn cũng thích là tập những cái môn nhẹ nhàng, đúng không? Thì liệu là xong tương lai có muốn thử một cái môn nào đấy nó, gọi là, mạo hiểm hơn một chút không?
Ừm. Ờ, mạo hiểm thì, ờ, đa số thì, ờ, mình thích cũng thích mạo hiểm. Thì, à, hồi, à, hồi trước thì mình có đi học lặn nè, nó có có được gọi là thể thao không nhỉ? Mình cũng chả biết, học lặn, lặn biển nha, rất thích.
Ừm. Ừ, mình nghĩ là có đấy. Cái môn này thực ra nó, ừ, nó liên quan đến bơi lội với cả lặn, đúng không? Thì mình nghĩ đấy chắc chắn là một môn thể thao rồi. Bởi vì nó yêu cầu là bạn có sức khỏe tốt này, thì mới có thể là lặn được lâu ở dưới biển, đúng không? Nói chung là à, bạn lặn có bình khí hả?
Ừm. Ừm. À, hông, cái đó là lặn lặn, ừ, đúng rồi, lặn có bình khí á. Thì à ừm, ờ.
Ờ. Thế nhưng mà mình nghĩ là cũng khó đấy, thì chắc là cũng cũng là một môn.